Tu vois, je viens te voir parce que, hem, j'ai un un petit peu de de culpabilité. J'aimerais voir ce que tu en penses et s'il y a des axes, heu, d'amélioration. Alors, heu, j'ai eu un budget serré entre la fin de mes études et le temps que je trouve un travail, hem, mmh qui a duré heu, pas m qui a duré, heu, 3-4 mois, en fait, où, heu, bah, j'ai j j'achetais rien. Je dépensais le minimum possible, voilà, le temps que je trouve un boulot et là, depuis que j'en ai un, bah, je me suis fait un petit peu plaisir sur certaines choses. Mais qui sont pas, non plus, heu, des choses bêtes. Mais, je ressens quand même une certaine culpabilité, hein, pour être honnête, heu, dans le fait de d'avoir acheté ces ces choses- là. Heu, donc, je voulais savoir si c'était normal et puis, heu, si, heu, tu avais qu'est ce que tu en pensais toi et comment je pourrais améliorer tout ça?
Bah, écoute, heu, bah, tu peux m'expliquer déjà, heu, de quel achat, heu, de quelles dépenses, on parle?
Ouais, bien sûr. Bah, tu vois, par exemple, heu, j'ai repris, heu, ma passion depuis toujours, bon, qui coûte un peu cher. Mais, c'est c'est budgétisé, hein. C'est pas c'est pas des dépenses folles. Je je règle, je dépense moins à côté. Donc, heu, j'ai repris ma passion qui est, heu, ma licence de pilote, heu, je me suis acheté des je voulais des chaussures qui durent dans le temps heu, j donc, j'ai j'ai dépensé, heu, mmh, 200 euros dans une paire de chaussures avec, heu, qui est censée durer dans le temps et cetera, auquel, je vais prendre soin. Donc, c'est il y a il y a plein de petites, heu, il y a plein de petites choses comme ça. J'emmène plus souvent ma famille au resto, aussi, maintenant.
OK. Mais, heu, là, ta ta ta situation financière elle est de nouveau serrée? Ou, heu, ou tu considères que, bah, tu es revenu sur un rythme qui te permet encore de continuer à à dépenser, heu, comme tu as envie?
Par exemple. Ah! Oui, oui, oui, peut-être, heu, il y a quand même, heu, des des choses qui, heu, qui qui sont dépensées, hem, comment dire? Il y a des dépenses qui s vont pas être récurrentes, tu vois? Par exemple, les chaussures, bon, c'est des choses, ça fait plusieurs mois que je les voulais, hein. C'est pas un achat qui a été fait comme ça. C'est un achat, bah, c'est c'est, oui, c'est 200 € mais heu, c'est pas ça va pas être tous les mois, et donc oui, oui, oui, heu, le maintenant le niveau de vie que j'ai me me permet de maintenir ça, mais tu vois que j'ai tellement été longtemps avec un petit budget à faire à compter les les moindres la moindre euro à droite, à gauche que ça ça me fait, heu, en fait, ça me fait bizarre de, hem, de de ça me fait bizarre de faire ça et même si je sais que ça il y a pas de raison, heu, que, heu, ça va pas m'arriver, j'ai un peu peur que, du jour au lendemain, heu, bah, je re je sois, de nouveau, à compter euro par euro et cetera, quoi.
D'accord et et tu a tu arrives à mettre un peu d'argent de côté, quand même?
Oui, oui, oui, oui, heu, alors, hem, j'ai j'avais des forcément, depuis tout ce temps, il y avait des choses que je devais absolument, heu, me payer, heu, parce que ça commençait à devenir, heu, limite, comme par exemple, là, bah des de le garage pour la voiture ou des choses comme ça. Mais heu, maintenant que j'ai maintenant que ça, c'est fait, oui. Ouais, ouais j'arrive quand même à mettre un un petit peu d'argent de côté justement, bah, au au cas où que j'ai j'ai ça qui arrive, quoi.
OK. Alors moi, si je c si je comprends, tu as un sentiment de de de peur de de te retrouver dans le manque, mais à la fois, tu es tu prends des précautions en mettant de l'argent de côté, mais tu te fais plaisir aussi et tu fais plaisir à tes proches, c'est ce que tu m'expliques?
Ouais. Oui, oui, oui, parce que, bah, mes parents, heu, toute la période où ils étaient étudiants, heu, forcément ils m'ont ils m'ont évidemment soutenu, heu, financièrement donc c'est un peu, heu heu, c'est un peu une manière- même s'ils me le demandent pas, hein- mais c'est un petit peu une manière pour moi, si tu veux, de «rembourser» entre guillemets, enfin de montrer que maintenant, c'est bon, c'est moi, je peux gérer mes affaires, heu, je peux je peux les inviter à droite à gauche et cetera, quoi. Je sais pas si ça fait sens ce que je suis en train de dire.
Oui. Si, si, j je comprends tout à fait et heu et je j'essaye juste de comprendre les sentiments que tu, heu, que tu tu ressens parce que finalement, c'est c'est pas de c'est pas de la honte, c'est pas, mmh, c'est c'est plus de la de la peur de retourner, heu, dans, heu, le manque. Mais, heu, j'ai envie de dire que, bah, c'est totalement humain et heu, b c'est bien bien aussi de de réfléchir dans ce sens-là parce que p tu pourrais aussi, heu, dépenser sans compter et pas penser à l'avenir, pas penser aux autres, être égoïste, mais c'est pas le cas, donc, heu, moi je comprends ce que peux tu peux traverser et je comprends le sentiment que que que tu peux, hem, bah, ce que tu peux ressentir dans dans chaque étape, heu, et heu, humainement parlant, j'ai envie de dire, si tu es si c'était pas le cas, ça serait pas normal. <chuckles> Ça serait vraiment pas normal, donc, heu heu, au contraire.
Ouais. Bah! <blows air> Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh, mouais, parce que, tu vois, il y a, mmh, il y a un petit peu quand même de culpabilité, heu, dans le sens où heu, des fois, je me dis: «Ah! Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que j'aurais pas dû mettre, heu, j'aurais pas dû mettre, heu, autre chose? Est-ce que j'aurais pas dû, heu, sauvegarder cet argent, heu?» tu, mmh, tu vois ce que je veux dire?
Je comprends, mais après, d je je p je pense que c'est important aussi, dans la vie, de se faire plaisir et heu, et de réfléchir à à nos dépenses. Mais là, c'est pas, heu, c'est pas des achats compulsifs, vu que tu me parles de licence, tu me parles de choses qui est en lien avec tes passions. Donc au contraire, c'est quelque chose qui te fait, heu, qui te fait donner le sourire. Donc moi, je pense qui que tu as pas à te culpabiliser parce que c'est réfléchi et au contraire, heu heu, le bonheur, <chuckles> le bonheur, être bien, on le mérite tous, non? Tu penses pas que, heu, c'est important aussi d'avoir un un un moment, heu, pour, heu, pour voilà, garder le sourire et heu, et être hem content de des moments présents?
Parce que hem, mouais. Ouais. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui, oui, c'est vrai que j'y j'y pense parce que, tu vois, par exemple, heu, quand j'invite, heu, ma famille au restaurant ou que, heu, je me permets du coup de faire plus de sorties avec ma avec ma copine aussi, hein, heu, du coup, hein. Tout de suite, ça ça me ça ça m'a ça me fait plaisir. Vraiment, ça me c'est ça me ça me comble de joie, tu vois, de de dire: «Ah, là, après toutes ces années, c'est bon, maintenant, heu, je c'est moi qui invite», heu, j'ai parce que je commençais à sa à sentir de la honte, tu sais? Dans pendant cette, heu, cette période, c'était vraiment pas agréable, heu, quand j'étais avec ma copine quand elle était là, heu
Mmh.
fallait, heu, oui, heu, alors je voulais aussi lui faire plaisir, mais bon à la fin de du mois, heu, l à la fin du mois, il y a aussi le budget, quoi. Donc oui, il y avait il y avait tout ça et heu, des fois, j'ai l'impression de toujours vivre là-dessus, heu, b tu vois? Alors que c'est plus le cas. J'ai touj j j'ai toujours l'impression que, heu, mmh, t j'ai pas beaucoup d'argent et qu'il faut que je fasse gaffe alors que, bah ç ça va, quoi. Mais et <chuckles> donc heu, j en fait, je sais pas si pour ajouter un dernier truc, je sais pas si ça fait sens aussi de ça, mais heu, b je sais pas ce que tu en penses? Peut-être que ça vient du fait aussi, bah, que, forcément les 1ers mois où j'ai eu de l'argent, je pense que tout le monde, heu, leur 1er salaire est parti très vite alors que, bah, c'est pas le rythme de dépenses, heu, tout que j'ai tous les mois, quoi.
Oui. Oui, bah je je je comprends, mais après je reviens, heu, sur, heu, sur ce que ça peut te procurer et et heu, si j'ai un conseil à te donner, c'est de toujours équilibrer la balance et heu, et quand tu tu tu parles de de resto avec tes parents ou faire plaisir aux autres et à toi, bah, du moment où tu prends du plaisir à ça, te culpabilise pas. Dans la balance
Ouais. D'accord. Mmh.
heu, si si si vraiment tu tu tu vois des choses que négatives, négatives, négatives, bah là, tu pourrais t'interroger, mais comment tu l'exposes, je pense que t'as pas besoin de te culpabiliser, au contraire, hein. Bien au contraire.
Ouais, ouais, ouais, tu d'accord, ouais, tu penses que c'est que c'est c'est normal.
Oui, c'est normal. Après, je re je reviens sur ce côté, heu, finances où tu mets de côté, tu prends tes précautions, donc c'est pas comme si tu dépensais tout, tu étais à découvert tous les mois, heu, que tu étais dans l'extrême. Non, tu es pas dans l'extrême, heu, il y a des personnes pour pour qui, heu heu, voilà, c'est flamber, flamber, flamber et au final, ben, ils se retrouvent dans des situations financières pires qu'au départ, alors que, bah, ce qu'ils ont perçu comme salaire ça pourrait ça aurait pu, heu, les, heu, les aider su même pour sur plusieurs mois. Toi tu l'exposes pas comme ça donc, heu, je comprends. Je comprends vraiment que quand, heu, c'est c'est c'est c'était des situations serrées, qu'on a envie de faire heu, se faire plaisir, quoi, donc, heu
Mmh. Ouais. Bien sûr, mmh. Ouais, donc bon, ça m'a ça me rassure quand même un peu plus, heu, maintenant que que tu as dit ça parce que bon, voilà, heu, c'était, heu je m je me rappelle de l'époque où je regardais le compte bancaire tous les jours pour voir s'il y avait pas un paiement que j'avais oublié, qui allait se prélever, heu, sorti de nulle part et cetera. Donc, bon, quand même, ça me ça me permet de respirer et ça me permet de voir les choses sous un sous un meilleur angle. Donc, heu, ouais, je te je je vais penser à ça, je vais garder ça en tête et c'est grâce à toi, donc heu, merci.
Bah, écoute avec grand plaisir et heu, continue à profiter de la vie. <chuckles>